Mhm. Iya iya iya iya iya.
Mmm, lebih romantis mungkin caranya atau tapi tergantung juga pribadi kan, Kak, ya? <laughs>
<laughs>
<laughs> Heeh, nanti jadi susah susah komunikasinya. <chuckles> Iya.
Heeh, waduh. iya juga ya. Ini, Kak, balik lagi nih ngomongin iya bener bener. Balik lagi nih ngomongin soal si bohong kecil itu ya, bocil itu ya bocil ya, <tsk> eee, kalau misal nih ya, Mbak, tahu nih pasangan, Mbak, lagi bocil gitu, gimana sebaiknya, Mbak, tuh menyikapinya? Langsung marah kah? Atau, e cari tunggu sampai dia ngaku dulu atau gimana? Mhm.
<laughs> Iya. Heeh. Heeh. <chuckles> Iya. Mhm. Oke, iya. Heeh. Mhm mhm. Iya. Heeh. Teng
Gimana gimana?
Gitu, Kak, e saya suka makanya saya suka nonton-nonton detektif gitu jadikan jadi jadinya saya belajar <chuckles> gimana kayaknya, eee, apa namanya, membuka kebohongan dia tanpa harus memberitahu bahwa dia bohong gitu loh. Jadi, melakukan spontanitas jadinya biasanya kan lucu tuh heeh. Jadinya saya s kayak gitu, saya sempat, eee, ini kan ke kakak saya, eee, usulkan kayak gitu kan yang dia bicara soal iparnya yang rokok gitu. Jadi saya bilang gini, "Gini aja kan, e ya ka kamu kan istri gitu, jadi kamu bisa punya akses ke baju dia segala macam, apa, gini dia gitu kan, jadinya kamu kamu yang aturlah bajunya gitu loh. Pokoknya yang dia harus pakai hari ini apa? Baju apa, atur kemudian taruh permen <laughs> selalu di kantongnya" aku kasih gitu dia. "taruh permen di kantongnya, kalau kamu misalnya dapat" biasanya kan perokok biar bagaimana itu pasti akan lupa nanti apa ada sisa rokoknya atau apa, "pokoknya apapun itu kamu pas kamu dapat misalnya nanti ada rokok"
Mhh, heeh? Waduh. Wow. Heeh. Mhm? Mhm? Iya. Waduh. <chuckles> Mhm. Mhm? Heeh? Waduh. Mhm? Mhm.